Senza magari spoilerare troppo.
No, no, sicuramente. Allora, mhmm, è da rifletterci perché io consiglierei Buffy, però se ti dovessi fare un esempio, io ho consigliato a mia nipote di 18 anni di guardare Buffy. Lei giustamente la ris la risposta è stata: "Bello però". Mhmm, dif
Eh beh certo, non rispecchia quello che è la, mh, no adolescenza magari no, però finale di adolescenza che sta vivendo lei in questo momento, in un contesto totalmente diverso.
Esatto esatto, perché cioè, giustamente la prima cosa che mi ha detto: "Mamma mia, ma che sono questi telefoni?". Perché, uhm, cioè, i telefoni ma anche il fatto che le puntate le prime puntate, le prime stagioni fossero in 4:3, cioè lei non sa nemmeno che cos'è un 4:3 e quindi <clicks tongue> io la consiglierei, comunque la consiglierei perché mhmm, anche un cioè c'è da vedere anche un aspetto sociologico, antropologico. Le serie comunque raccontano tanto <clicks tongue> e quella serie per me racconta proprio una un'epoca, un quasi un decennio, perché poi è durata 7 stagioni. Sì, sì, ehm, ti ti dice molto.
<chuckles> Vero, sì. Eh già, effettivamente sì. Anche vedere un po' l'aspetto che, ehm, mhmm, c'era in quella tipologia di adolescenti, quindi vedere proprio la prospettiva diversa di un'età simile, ma su 2 m mi viene da dire ere, ma no non son delle ere però, <chuckles> però l siamo cioè siamo lì ecco, il contesto è quello.
Esatto. Eh sì, però è così. <chuckles> Sì, sì, sì, esatto, esatto. Sì, è esatto, hai detto la cosa giusta, perché è come se tu guardassi un documentario sulla seconda guerra mondiale, fondamentalmente stai vedendo degli adolescenti che vanno in guerra e quindi allo stesso modo è un qualcosa che ti rispecchia. Ehm, al di là di questo però ecco la consiglierei, mhmm, perché comunque ecco un prodotto ben scritto, ben fatto è un qualcosa che, mhmm, non non si deve perdere non si deve perdere.
Eh si, esatto.